โอ้โฮ เรียกได้ว่า สิ่งที่คุณแบบประสบผมเจอครับ อาจจะเป็นมาตั้งแต่ระบบเลยเนาะ แต่สิ่งที่อยากจะบอกอย่างเงี้ยครับว่า ถ้า ถ้าเกิดว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ระบบเลยอาจจะแบบยาก ยากแบบว่า เออ เพราะว่าเป็น เป็นองค์กรของเขาเนาะ อย่างแรกสิ่งที่อยากจะบอกครับ คือว่าตัวคุณน่ะเหมือนกับไม่ ไม่จำเป็นต้องที่จะแบบกล้าพูดให้ได้ในทันทีหรอกครับ เพราะว่าที่ เพื่อที่จะแบบพิสูจน์อะไรกับใครอะครับ แต่- แต่เหมือนกับว่ามัน ทุกอย่างอะมันเป็นความจริง มันเป็นปัญหาที่เหมือนกับคุณ ทุกคนน่ะรู้แต่แก้ไม่ได้ แล้วมันยังจะเป็นแบบ การเซฟความปลอดภัยของ ของตัวคุณด้วยเนาะว่าแบบ เออ บรรยากาศของการทำงานหลังจากนี้อะของตัวคุณน่ะครับ จะเป็นยังไงกับองค์กรเดิม?
ค่ะ อืม ยากเนาะ ใช่ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม ถูก อันนี้ถูกค่ะ อืม อืม ก็คือถ้าแนะนำคือไม่ต้องพูดดีกว่าใช่ไหม? เพราะว่าอาจจะแบบว่า เอ่อ เงียบไว้ดีกว่า เพราะว่าดูแล้วเนี่ย พูดไปมันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรอะค่ะ
เออ ครับ คือ อยากจะบอกไงครับว่า ถ้าเกิดว่าปล่อยเรื่องนี้ครับ ถ้าเป็นปัญหาในตอนเนี้ย ถ้าการที่เงียบไว้อะมันอาจจะ จะ จะ จะแก้แบบ เอ่อ ความขัดแย้งได้ แต่ถ้าใน ค หลักความเป็นจริงอะครับ ถ้าเกิดว่า ตัวคุณเนาะกับเพื่อนร่วมงานทุก ๆ คนน่ะ ต้องอยู่กับความอึดอัดทุกครั้งตอนที่มาประชุมอะครับ พอมาคิดอยู่แล้ว มันก็คงเป็นอะไรที่ว่า เอ่อ ก็คงเป็นอะไรที่ไม่น่า ไม่น่า ไม่น่าจะพบอะ ไม่น่าจะแบบอยาก อยากจะประชุมแล้วถูกไหมครับ? ถ้า
ค่ะ อือฮึ ค่ะ <chuckles> เออ ไม่ จี อันนี้พูดถูกเลยค่ะ ไม่มีใครอยากเข้าประชุม พอรู้ว่าจะมีการเรียกประชุมปุ๊บแบบ โอ้โฮ! อยากกลับบ้าน อยากแบบ เออ คือไม่มีใครอยากอยู่อะ อยากมีธุระ ใช่ คือแบบ โอ้ย อยากจะให้ใครที่บ้านป่วย แล้วโทรมา กระทันหัน
อืม ครับ อืม อยากจะมีธุระขึ้นมาทันทีเลย เออ ครับ อืม ถ้า ถ้าเกิด เอ่อ ฝ่ายนี้อะครับ พอ อยากจะทราบเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับว่า พอจะมีเป็น เป็นฝ่ายไหน? หรือที่ทำงานอะครับ มีตำแหน่งไหนที่สามารถพูดคุยกับ เอ่อ เจ้าของโดยตรงได้ไหมครับ? หรือว่าท่าน- ท่านเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นคนจัดการ หรือว่าวางระบบในตัวร้านอาหารนี้เองเลย?